あの、お風呂でリラックスする方法ってありますか？
はい。 ああ、そうですね。うん、色々やってるんですけど、ま、一番、なんか良かったなって思うのは、あの、シャワーヘッドをちょっといいやつにしたことですかね。
はい。 ええ。 ああ、よくあります。いろんな出てますよね。ちなみに、どどんなやつに変えたんですか？
うんうん。ああ、はい。 ああ、えっと、リファっていう、なんか、結構人気なブランドのあ、はい。<laughs> ですよね、あれ人気なんですけど、あれの確か3万円くらいのシャワーヘッドにちょっと変えてみて。
ああ、有名な、知ってます。私もあれ欲しいなって思ってまして。 ええ。何が違うんですか？普通のシャワーヘッドと。
はい。 あ。そうですね、なんかよ色んなモードが、なんか、あって、なんか、ミストシャワーみたいな結構細かい粒、水の粒がわあって、なんか、ミスト状に、なんか、噴出されるモードと、あとはですね、あの、普通のシャワーですけど、なんか、ちょっと、節水って言うんでしょうか、なんか、あんまり、あの、水を使わないけど、でも割とあ水圧が強く、なんか、ちょっと、しなんでしょう、シャワーが、なんか、全体的に出るんじゃなくて、少し絞られてる真ん中の部分から、なんか、水が出てくるみたいな感じですかね。の、ちょっと絞られたものだあ、はい、あとは普通のシャワーみたいな色んなところから出るものと、もう一つは、なんか、さらに絞られている、なんか、結構、わあって、なんか、すごい強い水圧で、なんか、何だろう、汚れとか落としてくれそうな、多分、あ頭とか、ん、あの、あとは打たせ湯みたいな感じで、ちょっと、何でしょう、肩とかにやるといいのかなみたいな。そういう、あの、4種類のモードが
あ、はい。 はい。 はい。 はい。 はあ、ああああ。 ええ。 あ、はい。 他にはどんなモードが どんなモードありますか？ あ、はい。 ええ。 はい。 はい。 ああ。 なんか リファはどれが一番、あの、特徴的なんすんですか？最初のちょっとこ、ミストみたいな細かいやつですか？
え、はい。 うんうん。 あ ああ、多分ミストですね。あ、でも他のモードでもうん。
それが売りですかね。
多分そうですね。でもなんか他のモードでも、ファインバブルっていうなんか、何でしょう、こま水の粒が細かいみたいな、だから、なマイクロバブルっていうんでしょう、なんかそういうのが出てるみたいで、なんか、そういうのがあるとちょっとなんか、あったまりやすくなるとか、肌の質が良くなるみたいなのを聞いて、あと汚れが落ちやすくなるとか
ええ。 はい。 ああ。 ええ。 ああ。なんか他のメーカーの、あの CM で、シャワーするだけで、あの、油製のマジックのインクが取れるみたいな CM 見たことあるんですけど、そういった機能はないんですか？
そういうのを聞いてはい、ええ。 うんうん。 ああ。はい。 あ、でも多分そのファインバブルとかで、なんか、より落としやすくなっているのかなって思います、汚れが。
はい。 ああ。ちなみにそのよっつのモードの中でどれが一番気に入ってるんですか？
うーん、はい。 うん。 そうですね、なんか適度に絞られてる、あの、なんか普通のシャワーより少し絞られてる、あの、節水だけど水圧が、あの、ある程度あるやつが、なんか一番色んな所を洗うのに、ま、一番使うモードなんですけど、でも、そうですね、やっぱりミストが一番きも気持ちいいのでいうと一番はミストですね。
はい。 はい。 ああああ。 はい。 あ、ミスト。ミストって細かい霧状のものがいっぱい出てくるんですよね？
うん。 あ、そうなんですよ。わあって出て、なんか、それは、なんか、全身洗うには、ちょっと、なんか、水圧が心もとないというか、はい、そうなんです。あんま、なんでしょう。
物足りない。 シャシャンプーの、あの泡も、ちゃんとそのミストで落ちるんですか？なんか、圧が少なそうな気がするんですけど。
うん。 ああ、お うんうん。そうですね。なんか、それは一応落ちるんですけど、なんか、やっぱり、そういう時は、なんか、強いモード、あの、一番強い、あのあの大分なんか、つ水圧強めのやつで、私は頭を洗う時は洗っちゃうんですけど。ま、一応、あの、はい、ミストでも落ちるとは思うんですけど、でもミストは多分、顔とかを洗う用途が一番いいのかなって思います。あとは、なんか
ええ。 はい。 はい。 ああ。 あんまり刺激が強くないのがいいっていう、顔とかにいいってことなんですね。
あ、そうですそうです、刺激うん、いいのかな。あとはお風呂上がりあの、湯船から出た時に、ちょっと、なんか、湯船から出たままだと、ちょっと汚いような気がするので、そういうさっと流す感じですか、あのバブルで、ミストでっていう用途とかで使うのがいいのかなって思ってます。
ええ。 ああ、はい。 ああ。なるほど。 じゃ、シャワーはすごくいいのに出会えたってことなんですね。
あ、そうなんですよ。すごく、も買って1年くらいなんですけど、結構気に入ってて、ま、3万円はちょっと高いんですけど、割となんか水うん、そうそうなんですよ。節水とかもうーん、そうなんですよ。節水もできるみたいで、結構3万出した価値はあったかなって思いますね。
<chuckles> はい。 でも、ま、出した価値はあるって感じです。さんまん出したけど、ま、その価値はあるって ああ。他にはなんかリラックスされる方法ってありますか？お風呂で。
うんうん。 ああ、そうですね。なんか湯船に入る時はテレビ、あのポータブルテレビみたいな水に、あ、濡れても大丈夫なものがあるんですけど、そういうのを見て、うーん、ちょっとゆっくり <chuckles> 楽しむようにしてますね。
ええ。 はい。 ああ、ありますね。 <chuckles> わ私もそういうの好きで、昔買ったんですよ、ポータブルテレビ。でもそしたら、その当時はまだで出した頃だから、あんまりアンテナがいろいろ入らなくて、なんか NHK ともう1チャンネルぐらい、にチャンネルぐらいしかアンテナが入らなかったんですよ。
あ、ほんとですか？うんうん。 うーん。 <laughs> え、うん。 あ、それくらいしか ええええええええ。ああ。
だからあんまり意味なかったんですけど、今のポータブルテレビはどうですか、どんなチャンネルでも入りますか？
そうなんですね。うん。 あ、はい。あ、はい、そうですね。どんなチャンネルでも、そうですね、普通に入ってて、録画とかもできるので、あの、録画してうん。え、そうなんです。
あ、はい、え、録画もできえ、録画はそのテレビ本体に録画されるんですか？
あの、あ、多分違くて、なんか、なんだろう、他の
ええ。
なんでしょうね、なんか外部端末みたいなのがあって、外部のなんでしょう、ハードディスクっていうんですかね。そういうのがあって、そこに多分ほぞそんされてる
うはい。 はい、そこに あ、じゃあそのテレビポータブルテレビ本体に録画されるわけじゃなくて、外部のハードディスクに
気がしますね。 はい そうですね、なんかそうですね、なんかチューナーみたいなのにはい、多分飛ばされてて、なんか、そうですね、多分、あ、ポータブルテレビの中じゃないのかなと思ってます。
録画されるんですね。 ええ。 あ、ではその録画した番組ハードディスクに入ったものは、あの、そのポータブルテレビで他の日に見ることできるんですか？
ううん。 ううん。 あ、はい、そうなんです。ちょっと、そう、そうですね。なんか、あこあの、わ何でしょう、私じゃなくて何か夫が設定してるのでちょっと、そ定かではないんですけど、でもそうなんだと思いはい、そうなんですそうなんです。なんでも、そうですね、なんか録画はちゃんとできていて、あの、そうですね、結構色んな番組とか入れて、それをなんかお風呂でゆっくり見る感じですかね。
あ、そうですね。へえ。 はい。あ、旦那さんが設定してるんですね。 はい。 ええ。 あ、じゃあ止まらないですね。たくさん録画してあったらずっとお風呂で見続けそうですね。
あ、そうなんです。そうそう、地上波だとね、あんま面白いのがその時なくっても、はい、録画しとけば何かしら見るものがあるので、やっぱりうん。
はい。 <chuckles> じゃあもうなかなかお風呂から出れないですね。
あ、そうですね。なんかちょっと、なんんなんか長引いちゃうこともありますね。もっと見たいなって思って。
<chuckles> 旦那さんに怒られたりしないですか？「早くお風呂出てくれよ」とか。
<chuckles> いやいや、意外と、そうですね、そんな怒られないので、ま、でも入ってても、はい、にさんじゅっぷんぐらいですね。
大丈夫なんですね。はい。 ああ、それいいですね、ちょっと欲しくなりました。
うーん、そういうのがあると、ちょっとうん。
高いでね。
ん、なんでしょう。あ、どうでしょう。え、そんな高くないんだと思います。
うん。高いんです？そのポータブルテレビは。値段は。
あ、あの、彼が買ったのでちょっと分からないんですが、多分うん、そうなんです。でも、そんなに高いものじゃないはずです、多分。どうでしょう。うん。
いくらぐらいです。 あ、旦那さんが買ったからわからん。 も、でもその家のハードディスクとかテレビとセットで買わなくても、別々で買ってもちゃんとその
うんうん。 あ、多分別々ですね。あの、テレビのメーカーとは違ったはずです。うん。
ちゃんと録画は 違っても、そのハードディスクのメーカーと違っても、そこにちゃんと録画くしてもくれるんですね。
ああ。 いや、なんか同じメーカーなのかもしれません。そのハードディスクとその、テレビの方は。みちっちゃいテレビ
ああ、は同じメーカーで繋がってる感じに。ああ、なるほど。
は、セセットなのかもしんないですね。はい、元からあったものなのかも。でも、そとにかく便利なんですよね。
確かに。なんかお風呂以外でもほんと使えそうですよね。ちょっと家事の合間に見たりとか。
うんうん。あ、あ、そうなんですよ。そうそう、なんか、食卓の方に置いてますね、普段は。なんかテレビは別にあるんですけど。<chuckles>
ですよね。 んで あ、はい。
なんか、うちょっと角度的にテレビが見にくくてそうなんです、ちょっと、うん、近くで見られるので、すごく便利で、うん、買って損はないアイテム。ああ、確かパナソニックとかだったような気がしますね。なんかはい、普通に有名なメーカーで。はい、そうですそうです。
いいですね、そのテレビ。 ああ、どこのメーカーですか、ちなみに。 あ、そうなんですね。 へえ。他には何かお風呂でリラックスしてることってありますか？
ああ、やっぱり、あの、そうですね、なんか入浴剤とかは結構好きで使ってますね。
ああ、いいですね。ああ。どんな入浴剤が好きなんですか？
うんうん。 あ、そうですね。例えば、うーん、シーソルトとかそういう岩塩岩塩じゃなくてシーソルトだったりとか、あとは、えっと何でしょう。あの普通ににゅうなんか何とかの湯みたいなやつだったり、あとはなんか、あの、おん何でしょう、ちょっと雑貨屋さんとかにあるような、ちょっと丸っこい形とかのなんか少しずつ溶けてくような、ね、やつとか、そういういろんな入浴剤を、つ特にこだわりがね、そんなあるわけじゃないんですけど、なんか、なんもないとちょっと寂しいというか、匂いとか。
おお。 あ、はい。 ええ。 ああ。あ、はい。 はい。 私、岩塩使ったことないんですけど、岩塩だとどんな感じなん、塩ですよね？イメージが湧かないで、にお匂いはなさそうな感じがするんですけど。
うんうん。 あ、そうですね、塩ですね。 ああ、匂いとかは なんかでも、ちょっとローズ風風味風味って言うんですかね、ローズっぽいなんかやつ、匂いがついてるものとかもあったりして、塩でも。なんかそういうのだとちょっと塩だけどうーん、そうですね、ちょっと、なんかローズな匂いが、ほんのりしたりとかするので、意外と、そうですね、でも、塩塩の良さは私もそこまでよく分かってないですね。普通の入浴剤とそこまで違うのかっていうのはちょっと正直、うーん、分かってないんですけど、でも、私うん。そう。<chuckles>
はい。 あ、そうなんですね。 はい。 あ、なるほど。 ええ、でもなんかい、な入浴剤あるから、そういうのを日替わりでやると、た楽しいですよね、そういうのも。
ま、色んなのを試してみるのが楽しいっていう感じでね、そんな特にこだわりがあるわけじゃないんですけど、でもなんか少しずつあの溶けるタイプのやつとか面白いですよね。なんか、面白いっていうか。はい、そう、見てるのがね、ブクブクブクブクみたいな。
あ、はい。 ええ。 あ、見てるの楽しいですよね、そういうのは。 <chuckles>
そういうのをちょっとね、見てるのが、ま、癒しかなって思いますね。
ああ、なるほど。 お風呂は何分ぐらい入りますか？
ああ、そうですね、お風呂は、ふテレビとか見てるとそれこそ2、30分ぐらい入るんですけど、なんか何も見ないでなんかサフサクっと終わらせたい時はもう、ん、そうですね、10分ぐらい湯船に浸かってたらもう十分ですかね。
あ、はい。 あ、10分でいいんですね。
そうですね、なんか、何でしょう、あんまお風呂に入っているとなんかのぼせちゃうし、あの、温度が、そうですね、私大体38度ぐらいでぬるめが好きなんですけど、まあ、少しずつねうん、冷めていく、まあ、冷めてあったかくしてもいいんですけど、ま、10分ぐらい経つともういいかなって、<chuckles> 何も見てないとね、思うんで、ま、じゅうん。あ、な
ええええ。 あ、ぬるいですね。 ん、あ、でも見てると、のぼのぼせなく、平気で入れるんですか？
見てると、そうですね38度ぐらいで、なら、まあ、あんまりのぼせずに、でも途中でやっぱ暑くなるので、うーん、いやまあ、辞めちゃう時もあったり、あとは逆にぬるくするみたいなボタンでぬるくしちゃったりとか、あとは少し、上半身だけなんか上がったりとか。
ええ。 あ。 なるほど。
色々で、キリのいい所まで。<chuckles>
ああ、でもテレビ と、ん、なかなか出れなくなりますよね、のぼせてきても。
そうなんです。ま、それは確かに一長一短かもですね。テレビがないと長く入れないけど、テレビあるとちょっと長く入りすぎちゃうみたいな感じはあるんですけど。
あ、はい。 あ、はは、どどうです？長く入ってる時の方が好きですか、お風呂やっぱりのぼせても。
うん。 あ、そうですね。ま、長く入ってる時の方がなんか、お風呂入ったって気持ちはありますね。なんか短いと、せっかく沸かしたのになんかもったいないというか。
はい。 あ、ん、確かにそうですよね。
ね、じゅっぷんとか、え、もっと早いと5分ぐらいで上がっちゃうことありますけど、なんか、効果あんのか
あ、ごふんでもう、のぼせてくるって感じですか？
うん、のぼせるなんかもう飽きちゃうみたいな。
あ、飽きちゃうんですね。
うん、うん。ええ、なんか、そういう時もありますね。
なるほど。 じゃあ、なんかテレビはひ必要ですね。ゆっくり入る為には。
そうなんです。だから私テレビはすごくお勧めで、<chuckles> うん、是非。<chuckles> なんかテレビを見てうん。
ちなみに、なんかドラマとかドラマ見ちゃうとずっと止まらなくなりそうで、あのお風呂にはどういう番組が適してますかね？ちょうどいいぐらいで、出るには。
あ、確かに。うん。 ああ、なんか <chuckles> その点で言うと、やっぱりバラエティー系、見てますね。ドラマは確かにそれこそすごい気になって1時間とかね、あったりすると困るんで。
ああ。 確かにドラマ見るとお風呂出れなくなっちゃいそうです。
うーん。う多分出られなくなっちゃうんで、バラエティーならなんか CM が入ったら、あ、ま、いっかみたいな、次見よう、また今度見ようみたいな、思えるんで、ん、バラエティーがお勧めですね、見るなら。
あ、そうですよね。 確かに。ま、CM になったらもう、そろそろお風呂出ようかなって思いますよね。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
あ、あ、そのお風呂で見れるテレビってことは、か完全防水ってことなんですよね。
ええ。 あ、そうなんです。なんか充電のところだけその、ふあの、普段はふあの、蓋外して充電するんですけど、お風呂の時だけ充電のところを、その蓋を閉じて完全にあの防水になるんで、そうですね、なんかモニターとかの部分に水当たったりしても大丈夫ですね。
ええ。 はい。 え。 大丈万が一お風呂にポチャンって落としても大丈夫なんですか？
多分、一瞬で引き上げれば、し沈まなそんな沈まなかったら多分大丈夫だと思います。
あ。 へ、一瞬なら大丈夫なんですね。へえ。
うんうんうん。でも、も、怖いので落とさないようにしてますね。<chuckles>
<chuckles> なんかすごいそのテレビ興味出てきました。今日はなんか楽しいお話聞けて良かったです。どうもありがとうございました。
<chuckles> はい。 はい、こちらこそありがとうございました。